Hello, chào cậu cha, rất vui vì được gặp cậu ngày hôm nay.
Ờ, mình cũng xin chào bạn nha. Ừm, mình cũng rất vui khi được gặp bạn ngày hôm nay. À, thì, à, cho mình à, ngày hôm nay của mình cũng khá là tốt, mình, à, mới, ờ, chơi thể thao về sau đó ăn tối xong, bây giờ lên, ừm, nói chuyện.
Ừm. Ngày hôm nay của cậu thế nào? Ồ. Ồ. Ừm, thế à? Hôm nay của tớ thì cũng đa đang trong kỳ nghỉ lễ, cho nên là tớ dành được khá nhiều thời gian cho gia đình và cá nhân ấy. Thì không biết cậu có đi đi đi chơi nhiều chưa?
Ừm. À. Ừm. Mình cũng chưa, bởi vì thời tiết cũng quá nắng cho nên cũng lười đi ấy.
À, thế à? Đợt này thì tớ cũng đang, à, dự định đi chơi nhưng mà đang đang thiếu một chút về vấn đề về tiền bạc ấy, th cho cho nên là cũng hơi khó khăn. <laughs> Ừ.
Ừm. Cho mình hỏi cũng <laughs> Vậy á? Về vấn đề tiền bạc thì mình nghĩ ai cũng sẽ rất là gặp khó khăn về cái vấn đề đấy. Người nhiều tiền cũng gặp khó khăn mà người ít tiền cũng gặp khó khăn. Ừm.
Trải qua chứ, đúng không? Ừ, thế có bao giờ cậu đã gặp khó khăn về thiếu tiền các thứ chưa?
Ừm, mình nghĩ tiền bạc, ừm, thì, à, gặp khó khăn, dù ít dù nhiều thì có lẽ ai cũng sẽ có lúc sẽ gặp đấy, ừm. Bởi vì là tiền bạc là một trong những cái nguyên nhân đầu tiên mình nghĩ nó sẽ là gây căng thẳng nếu mà không có đủ tiền bạc. Thì các cái việc chi trả đúng rồi, việc chi trả các cái món trong cuộc sống này cũng tất cả là từ tiền bạc hết á. Cho nên mình nghĩ tiền bạc nó là nguyên nhân gây căng thẳng trong
Ờ, thế à? Ồ. Gây stress, đúng không cậu? Ồ, đúng rồi. Ừm, ví dụ như nà Ừm, đúng rồi. Bởi vì tớ ấy thì, à, nó dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tớ ấy. Thì có những lúc lúc tớ đang cần tiền để đi, a, mua sắm cái này này, hoặc cần tiền để đóng học, hoặc cần tiền để đi du lịch hoặc lo chuyện cho gia đình, mà đôi lúc lại thiếu tiền và cho nên là cũng khá là gây ra stress, căng thẳng cho tớ đấy.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm hứm. Rồi, đúng rồi. Thì mình nghĩ tiền bạc đó là bởi vì nó nó nó trong cuộc sống thì tất cả mọi thứ, thời đại hiện giờ thì nó đều được trả giá bằng tiền là nhiều, đấy. À, cho nên là mình, à
Ồ, thế thế cậu cậu cảm nhận thế nào, à, cậu cảm nhận thế nào về cái câu là "Tiền không mua được hạnh phúc"? <laughs>
Ừm, cái câu đấy thì mình cũng thấy có một cái khía cạnh nào đấy người ta nói thì vẫn vẫn có những cái khía cạnh nào đấy là đúng. Nhưng mà nhìn chung á thì mình thấy tiền bạc nó có thể giải quyết hầu như mọi vấn đề, tất cả cũng không phải là tất cả mà hầu như mọi vấn đề. Đấy, thì, à, bởi vì thực ra là hạnh phúc hay không á thì mình thấy là nếu khi có tiền thì nó cũng sẽ, à, là cái điều kiện cần thiết để mới có hạnh phúc được. Đó là ừm. Ừm. Ừ.
Ồ. Ồ. À. <laughs> Điều kiện cần thiết để hạnh phúc, đúng không? Bởi vì nếu mà không có tiền không thể xử lý được. Theo tớ nghĩ cái câu đấy thì là bởi vì có một số người thì họ cũng khó khăn thật, cho nên họ họ nghĩ ra cái đấy để họ, kiểu, tự động viên an ủi cho mình thôi. Họ lấy ra như ví dụ về những cái gia đình mà, kiểu, như kiểu, mặc dù nhiều tiền nhưng mà, kiểu, à, lại không, ơ, hạnh phúc đúng rồi, với lại họ không có hạnh phúc.
Đúng rồi, không thể Ừm. Ừm, an ủi, đúng không? Ừm, ừm. À. Ừm, à, đúng, đúng, đúng. Mặc dù nhiều tiền nhưng mà cái cái cái cái, á, cái tình trạng gia đình của họ nhiều khi họ lại có những cái mâu thuẫn trong gia đình, đúng không?
Mâu thuẫn các gia đình họ không đúng rồi. Đúng rồi, họ không được hạnh phúc như mình, nó không được gắn kết như mình, cho nên là đúng, có một số cái trường hợp cũng thật.
Ừm, ừm. Rồi thì, à, câu đấy, ừm, mình hoàn toàn đồng ý với cách cách mà bạn lý giải nhá. Nhiều người họ cũng tự lấy cái câu đấy ra để đôi khi họ cũng tự động viên mình để cảm giác nó hạnh phúc hơn. Ừm.
Ồ. Ồ. Đúng rồi, động viên. Ừm, chứ mình như mấy mình mình lúc nào mình cũng muốn nhiều tiền hết, <laughs> còn hạnh phúc hay không thì thôi tính sau. <laughs> <clears throat> Ừ.
<laughs> Chính xác, chính xác, đúng rồi, cứ nhiều tiền đã ha. Đó là cái chuyện đầu tiên mới có hạnh phúc được. Chứ mình nghĩ mà thực ra những người, à, mà họ nghĩ như vậy thì mình nghĩ cũng cũng tốt thôi. Nếu mà họ cảm giác họ hạnh phúc thì cũng ô kê thôi, họ không cần nhiều tiền thì cuộc sống của họ như vậy là, à, cũng rất là tốt. Nhưng mà sợ rằng trong lúc không ừm, trong lúc không có tiền thì khó có thể giải quyết được nhiều cái vấn đề mà vẫn không lấy được hạnh phúc. Đúng, chính xác.
Đúng rồi, điều kiện cần thiết. Ồ. Ừm. Lại không làm gì được, không làm gì được việc, lúc nào cũng phải cần tiền bởi vì cái tiền là cái xử lý chính cho tất cả mọi thứ trong xã hội chúng ta hiện nay.
Sợ sợ rằng nhiều lúc bình thường thì nó không sao nhưng mà lúc gặp chuyện thì làm sao mà có thể hạnh khi không có tiền, ví dụ như bệnh tật chẳng hạn.
Lúc gặp chuyện rồi đúng rồi. Ví dụ như là bình thường là theo tớ bình có một số trường hợp ví dụ như tớ xung quanh như là, kiểu, người người nhà ốm ấy, thì đúng nà nếu mà không có tiền và ốm nặng ấy, thì không có tiền, không thể nào xử lý được, không thể nào cứu chữa được cho cái người thân của họ. Mỗi lần chạy chữa là rất khá rất nh khá nhiều tiền, tốn rất rất chi là nhiều tiền đấy.
Ừm. Ừm, ừm Đúng rồi. Ừm. Ừm, chính xác. Chính xác, chính xác.
Ừm, thế theo cậu thì, à
Mà nói chung là cái tiền ừm.
thế theo cậu thì, ờ, nguyên ngoài cái á việc tiền bạc này còn cái nguyên nhân nào mà khiến cho người ta căng thẳng nữa không?
Ừm. À, ngoài cái nguyên nhân tiền bạc là nguyên nhân chính và nguyên nhân, ờ, phổ biến làm cho người ta căng thẳng thì mình nghĩ có thêm một vài nguyên nhân khác nữa, ví dụ như nguyên nhân về, ờ, ừm, danh vọng, địa vị chẳng hạn. Đấy, có nhiều người thì đúng rồi, có nhiều người cũng có thể đạt được tiền bạc tương đối tốt rồi, nhưng mà nhiều khi họ chưa đạt được cái địa vị như mong muốn hoặc cái danh vọng như mong muốn chẳng hạn, thì họ cũng cảm thấy rất là căng thẳng.
Ừm. Ồ, cậu có thể kể cho tớ xem được không? Danh vọng địa vị. À. Kiểu, kiểu như, có tiền nhưng mà chưa có quyền, đúng không? Có tiền nhưng mà chưa có đủ quyền, đúng không? À, thế còn gì nữa? Ừm.
Đúng, có tiền mà chưa có quyền, <laughs> chưa có đủ quyền chẳng hạn, thì thế họ cũng chưa thấy được cái hạnh phúc của mình. Hoặc là trong mối quan hệ, ờ, yêu đương, thì mình thấy, ờ, nhiều khi cái tình cảm không được đáp lại á, cũng là một cái dẫn nguyên nhân dẫn đến căng thẳng.
Ừm. Đúng rồi à, đúng. Căng thẳng, ừm, ừm, ừm, theo tớ tớ có thể bổ sung nhá. Bởi vì ví dụ như là hiện giờ thì tớ đang, kiểu, trong, ờ, cuộc sống gia đình thôi, thì nhiều khi là ví dụ như là vợ chồng đang ở với đang ở với nhau nhá, nhưng mà họ mặc dù họ đều có tiền đấy, nhưng mà chồng lại đi ngoại tình chẳng hạn. Như thế thì m mặc dù vợ vợ rất tốt thì cũng đã khiến cho cái mâu thuẫn căng thẳng tột độ giữa hai vợ chồng. Thì kh nãy là ngoài hai vợ chồng thì có thì con cái. Thì cậu có đoán xem- xem nếu mà nếu mà bình thường thì con cái sẽ gây những căng thẳng gì cho bố mẹ?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. À, đúng rồi. Dẫn đến căng thẳng tột độ hả? Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đó là Ừm. À, con cái cũng gây cả căng thẳng cho bố mẹ, à. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm, ừm.
Mặc dù b Ừm, mặc dù bố mẹ có tiền ấy, dù mặc dù có bố mẹ có tiền nhưng mà con cái làm bố mẹ buồn ấy, thì thường thường ấy theo cậu thì như thế con gái làm cái gì?
Ừm. Mình thấy con cái cũng có thể làm cho căng thẳng đến gia đình nh Đặc biệt là bố mẹ ví dụ như con cái, a, về cái chuyện học hành, hoặc là, à, con cái có thể là không nghe lời bố mẹ, à, sa đà vào những cái việc không tốt ngoài xã hội, chơi bời, thậm chí là có thể nghiện ngập. Ừm, sa vào các cái tệ nạn xã hội, thì đó là cái gây gây lên cái sức căng thẳng của bố mẹ, mặc dù bố mẹ có tiền đấy, nhưng mà cực kỳ căng thẳng luôn.
Ồ. À, học hành cũng kém này. Không nghe lời, chơi có chơi bời gì không? Có chơi bời. À, thế à! À, rồi, chơi bời đấy. Ồ. Đấy, đấy, đấy là những ưm, ừ, như thế mà Sự căng thẳng bố mẹ nếu mà đúng rồi, có tiền nhưng mà không đúng rồi mà gia đình đã cũng không được hạnh phúc, cũng ph phải suy nghĩ làm thế nào cho nó về đi về đúng cái, a, học sinh.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thì đấy, đấy là cái trường hợp mà hồi nãy bạn cũng vừa nói có những gia đình, mặc dù có tiền nhưng mà không hạnh phúc là cũng có thể đó là một trong những nguyên nguyên nhân của những gia đình đó. Ừm.
Ồ. Ừm. Ồ, đúng rồi đấy.
Vậy thì, à. Mình nghĩ là những cái gia đình mà mà mà có tiền mà không hạnh phúc, mà con cái mà, à, sa đà vào những cái tệ nạn xã hội, hoặc là chơi những cái, à, cái cái trò chơi hoặc là sa đà vào những cái việc mà xã hội cấm ấy, thì cái đó là cũng khá là căng thẳng và mất cái hạnh phúc hơn là những cái gia đình khác bình thường khác nữa. Bởi vì thực ra là tương lai của con cái đúng rồi, tương lai của con cái nó sẽ sẽ sẽ ảnh hưởng rất là lớn.
Thế thì Ừ. Ồ. Ừm. Đúng rồi. Đấy không chỉ tiền mà Ừm, đấy là không không Ừm. Đúng rồi, nhâm như thế là một số gia đình đấy, nó không chỉ tiền bạc, không phải là nguyên nguyên nhân chính gây căng thẳng đâu, mà chính là, kiểu như, tình cảm gia đình, con cái gia đình các thứ nữa. Thế.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. À, vậy thì mình cũng rất là muốn hỏi bạn về cái kinh nghiệm, hoặc là cái cách mà bạn thường làm sao để quản lý tài chính cá nhân, để giúp giảm áp lực về tiền bạc của mình?
Ồ, cái cái đây nà một cái cái câu hỏi là khá là hay đấy. Thì ngày xưa thì tớ cũng đã từng vướng vào những cái việc mà sử dụng tiền bạc không một cách là không hợp lý ấy, dẫn đến nlà đầu tháng này tớ tớ ăn tiêu phè phỡn, xong rồi cuối tháng tớ chỉ ăn mì tôm với cả m mì tôm c cả húp nước, cầm hơi, sống qua ngày thôi. Thì như đầu tiên
<laughs> Ừm. À. <laughs> <laughs> <laughs> À, mình nghe cái này cũng c quen quen và hình như cũng rất là nhiều người gặp phải, đặc biệt là sinh viên á.
<laughs> Ừm, ừm, theo bởi vì theo tớ thì cách tốt nhất quản lý tài chính đấy nà đầu tiên nà gạch đầu dòng, đầu tiên nà tiết kiệm, cái gì cần thì mua, cái gì không cần thì không cần thiết chúng ta phải từ từ mua sau cũng được. Hoặc đầu tiên hoặc những một còn một số cái nào ví dụ như nà chỉ có mục đích thì đua đòi các thứ thì thôi, không mua được là tốt nhất.
Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Đúng rồi, chưa cần thiết lắm, đúng không?
Đúng rồi, thế còn cậu thì sao? Cậu có những cái cách nào để, à, quản lý tài chính cá nhân tốt nhất?
Ừm, rồi. À, ừm, thì mình cũng giống như cậu có một cái thời gian trước đây mình cũng rất là chi tiêu một cách vô tội vạ, không có kế hoạch tài chính nào rõ ràng, có được đồng nào tiêu đồng ấy. Đúng rồi.
Ồ. Ồ, thế à? Thế hồi thế xong hồi đấy hậu quả thì có đi húp mì tôm cầm có cầm hơi giống như tớ không?
Hông. Hậu quả là mì tôm cũng không có, rồi cũng có vay nợ để mà mà tiêu xài rồi <laughs> ừm.
<laughs> À, vay nợ. <laughs> Ồ, đấy, cái cái, à, cái hết tiền là tốt nhất là vay nợ xong rồi lại phải trả nợ vất vả, có đúng không hả cậu? <laughs> Cậu
Đúng rồi, đúng rồi, vất vả nhiều thì cũng dẫn đến căng thẳng, hoặc là sau này đi làm rồi thì mình mình mình, ờ, cũng không đến nỗi húp mì tôm nhưng mà cái việc đi làm rồi mà mình không có cái cách tiết kiệm tiền á, mặc dù mình đi làm cũng có tiền rồi, nhưng mà, à, sau khi nhìn lại thì mình làm mấy năm sau vẫn không có dư được đồng nào để mà tích góp để lo cho tương lai. Đó, thì sau này mình thấy là cần phải lập một cái kế hoạch tài chính rất là rõ ràng, 1 tháng mình cần phải, ờ, tiết kiệm được bao nhiêu phần trăm, ừm, so với cái việc mình đang
Ừm, thế ví dụ À. Ồ! Ờ, thế à? Ồ! Kế hoạch tài chính, ừm. Cậu nhắc h cậu cậu nhắc tớ mới nhớ thì, à, tớ ngoài ngoài để bổ sung ra cái cái việc quản lý tài chính tốt ấy, thì ngoài ra về cái việc, ờ, ng như là tiết kiệm quá đà ấy, à, tiết ăn tiết kiệm để ăn chơi quá đà ấy, thì việc tớ bổ sung thêm, ví dụ như là trong mình có thể tranh thủ những cái lúc rảnh rỗi này, mình có thể đi làm thêm này, việc này việc kia này thay vì thời gian đấy mình có thể vùi đầu vào ở nhà chơi điện tử chẳng hạn, hoặc vùi đầu với cái đi chơi linh tinh, thì thay vì đấy mình có thể tận dụng được một số thời gian rảnh để làm thêm một cái số việc kiếm thêm thu nhập. Thì nó nó cũng để cho tiền bạc của mình nó thoải mái hơn, đúng không hả cậu?
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng. Ừm, hợp lý. Ừm, ừm, đúng, đúng, đúng. À, chính xác rồi. Ừm. Đúng. Ừm, ừm. Tức là Đúng, đúng, đúng rồi, mình cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến này. Ngoài việc tiết kiệm ra thì mình có thể tìm thêm nhiều nguồn thu nhập khác nhau, đúng không? Để bổ sung vào cái quỹ đấy. Thì cái này trong thời, à, thời đại công nghệ thông tin, về thời đại giờ, thì mình thấy có nhiều cái nguồn thu nhập khác nhau mà mình có thể, ờ, kiếm được mà không nhất thiết phải, à, à, đi làm quá xa, hoặc là mất cái thời gian quá nhiều. Ừm, thì đấy là một cái rất là hay!
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, nhưng mà nhớ á. Ồ! Ờ. Ừm, ừm, ừm, cậu, nhưng mà cậu phải nhớ là thu cậu phải nhớ là phải làm việc, ờ, đúng, ờ, đúng làm việc đúng, làm việc tốt đấy nhá, không phải là là làm việc lời bất chính đâu, không phải đi, kiểu như là, tớ thấy là một số, kiểu, bạn vì kí á, vì chơi bời quá cho nên là đi buôn ma túy này, cũng như là ảnh hưởng đến, ờ, các hành vi khác.
Ừm. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng. Ừm. Chính xác. Ừm. À, cái đó thì người ta sẽ rất là nóng vội trong cái việc mà người ta trả nợ mà muốn kiếm nhiều tiền đấy, thậm chí không phải là ma túy đâu nha, mà trong cái thời đại ngày nay nhiều cám dỗ, các cái trò chơi, các cái vay tiền trên mạng xã hội đấy, cờ bạc trên mạng xã hội cũng rất là phổ biến và nhiều người cũng đã lao vào cái vòng lao lý nợ nần, ấy.
Đúng rồi, họ muốn kiếm nhiều tiền. Ồ, đúng rồi, kiểu, làm cờ bạc các thứ, đúng không? Ừm, như thế là cũng, ừm, như thế thì cũng ảnh hưởng. Đúng rồi, thế là không thế là không phù hợp và không tốt một tí nào hết.
Một tí nào, đúng rồi, thì những cái đó là mình mặc dù đưa ra giải pháp nhưng mà mình tìm kiếm những cái công việc mà nó hợp pháp và kiếm tiền một cách chân chính, ừm.
Ừm, t Đúng rồi, hợp pháp, ừm. Ừm, cậu đã bao giờ giới thiệu ví dụ như việc làm thêm, ờ, cho bạn bè hay, a, gia đình để cùng kiếm thêm thu nhập cho cả nhà chưa?
Ừm. À, có một số công việc thì mình, ờ, thấy nó ô kê và nó hoàn hoàn toàn hợp pháp, hợp lý thì mình cũng đã giới thiệu cho bạn bè và nhiều bạn bè cũng đã tham gia và người ta cũng đã kiếm thêm được thu nhập, ấy, thì đó là những cái công việc mà Ưm.
Ồ! À, đúng rồi đấy. Ừm. <chuckles> Cái hồi sinh viên hồi sinh viên có lần cả phòng của tớ đều hết tiền ấy, thực ra là cũng không phải là do hết tiền đi ăn chơi đâu mà mà bởi vì do gia gia đình hoàn cảnh của các bạn khó khăn ấy. Cho nên là sau khi tớ đã tìm được việc làm thêm ở trong, a, một cái chỗ quán nhà hàng gần trường ấy, cho nên tớ đã rủ một hai bạn đi đi cùng, để cũng là vừa để đi à, anh em với nhau có đi làm có nhau, xong vừa, nói chung là, để việc giải quyết để cho cái, a, việc thu nhập của mọi người cũng thoải mái hơn, đỡ phải gây căng thẳng, đỡ phải áp lực, đỡ phải, à, mặt mày ủ ủ dột các thứ ra. Ừm, thế cậu đã bao giờ giới thiệu ai chưa?
Ừm. À À. Ừm. À. Ừ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. À, vậy thì quá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà người ta cũng nhưng mà người ta ấy ấy đúng rồi, nhưng mà người ta cũng là có cái nhu cầu nhận thêm đúng không? Thì mình sẽ phải giới thiệu lên. Ừm. Thì mình nghĩ là cái thời sinh viên nếu mà làm những cái công việc đấy là nó hết sức bình thường mà cũng giúp cho mình trợ ầy, à, phụ giúp được phần nào đấy cái áp lực tiền bạc gia đình.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đấy. Ừm. Đúng rồi á, cho gia đình, vừa phụ giúp cho gia đình hơn, bởi vì tớ thấy là nhiều khi nếu mà, kiểu, mình gọi về xin tiền cho bố mẹ nhiều quá ấy thì thậm chí bố mẹ cũng căng thẳng, bố mẹ: "Quái thằng này lại xin tiền nữa là chết rồi, tao phải tao phải nghĩ ta ra đâu thì tiền cho nó thôi." Cậu thấy thế nào?
Ừm. Đúng, rất là căng thẳng chứ. Ừm. Mà thứ hai nữa là mình xin tiền nhiều quá thì tự mình cảm giác nó nó nó nó mang lại cái gánh nặng cho gia đình rất là áp lực. À, thì hồi sinh viên thì cái cách mình, ờ, cũng hay kiếm tiền phụ giúp thêm để giảm giảm bớt căng thẳng đó là mình có thể, à, đi dạy kèm gia sư á, thì, ờ, đó là một cái phương án ừm, nó cũng mang lại nhiều cái giá trị và nó cũng kèm theo được cái, à, tiền bạc của mình nữa.
Nó ngại. Ừm, nó ngại mà mình thấy À! Cái này hay đấy nha. Ừm, Ồ, thế nhưng những lần cậu, ờ, gặp khó khó khăn về, ờ, tài chính thì cậu có cái cách gì để cho mình không bị ảnh hưởng bởi nó quá nhiều không?
Ừm. Ừm. Ừm, thì cái này là mình nghĩ là một câu hỏi rất là quan trọng và cần thiết này. Thường thường là gặp khó khăn về tài chính á thì, ờ, mình cũng gặp rất là nhiều lần rồi. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ nghĩ ra xem thử là cái cái nguyên nhân khó khăn đó là như thế nào và cái t ừm.
Ồ, có kể. Ừm. Ừm. Nguyên nhân, à, tức nguyên nhân là hết tiền, rồi.
Rồi, rồi, nguyên nhân là hết tiền, rồi sau đó cái tài chính đó mình bây giờ mình xử lý là mình sẽ, à, tìm cái nguồn để mình có thể vay mượn ở ở gia đình hay là vay mượn ở ngân hàng, và mình có kế hoạch để trả nợ như thế nào.
Ồ, hay đấy! Ồ. Kế hoạch để trả nợ. Ồ, rồi, rồi, kế hoạch để kiếm thêm, để để cái mà việc phải kiếm, đúng không? Nói chung
Đúng rồi, trả nợ dần như thế nào với cái mức thu nhập hiện tại của mình. Ấy, thì mình lên kế hoạch rất là rõ ràng và như thế. Khi mình đã vạch ra kế hoạch rõ ràng rồi, trả nợ rõ ràng từng ấy rồi thì mình sẽ không quá căng thẳng nữa mà mình sẽ có lộ trình trả nợ một cách rõ ràng. Đấy, thì đó là chia sẻ
Ồ. Đúng rồi, những thứ này nó đang đánh, với cả có mình nói chung mình có kế hoạch riêng, thì nhiều khi mình nếu mà mình vay nợ xong mình không trả được, hoặc là mình lỡ thất hứa với bạn bè thì như thế nó cũng sẽ gây ra mất tình anh em, đúng không cậu?
Ừm. Ừm. Ừm. Vâng, đúng rồi. Đó, thì về về cái thần lạc quan. Ừm.
Ừm. Ngày xưa cậu đã từng, ờ, mượn mượn nợ ai nhiều chưa? <laughs>
À, nói chung là như thế này, thì mình mình cũng thấy nhiều người á, ví dụ như họ đầu tư, họ làm ăn, ơ, một cái việc gì đó mà họ bị mất tiền ấy, thì cái giữ tinh thần rất là quan trọng nhá. Nếu mà tinh thần người ta suy sụp á, thì có thể dẫn tới họ vay mượn thêm nhiều nữa để họ đầu tư thêm, để họ gỡ lại những cái vốn đã mất.
Ồ, ồ. Ồ, đúng rồi. Suy sụp rồi. Đúng rồi. Ờ, dỗi lại, ờ.
Ừm, thì khi đấy mình nghĩ là có thể họ sẽ mất thêm rất là nhiều tiền nữa. Nhưng mà nếu người ta xem cái việc mất tiền đấy có thể là một cái bài học gì đấy kinh nghiệm, ờ, một cái bài học từ đấy. Ừm, để đứng dậy ấy. Tức là mình phải coi như là mình trả số tiền đấy để mình rút ra được một bài học thì cái chuyện đó nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, so với chuyện mình cố gắng để làm sao đấy lấy lại được số tiền. Ừm.
Ờ, đúng rồi, như vậy, kiểu, là cái Ờ, để đứng dậy, đúng không? Ồ, đúng rồi! À, đúng rồi. Họ có thể, à ừm, bởi vì, cái kiểu, nhiều khi họ phải xác định là cái việc ấy, số tiền đấy nó mất đi là không thể lấy lại được, và cũng như cái đấy là mình phải có tìm một phương án khác để dự phòng thể tìm được cách, ví dụ như là đi
Ừm, đúng đúng. Coi như là cái số tiền đó đã mất đi, mình đừng có suy nghĩ, đừng có tiếc nuối về đó nữa, thì đó là một cái cách mà cũng
Rồi, bởi vì nhiều khi, a, tớ thấy một số người mà, kiểu, bị như thế nó sẽ cảm thấy đổ bệnh đi đi ấy cậu. Không biết cái trường h
giảm được cái Rồi, đổ bệnh luôn và mất cái cái năng lượng cuộc sống luôn ấy. Họ họ suốt ngày tiếc nuối về những số tiền đấy.
Ừm. Nếu mà một khi họ đã ổ đổ bệnh, ốm đi thì sẽ không thể nào đi làm các thứ được.
Rồi. Và người ta cũng hay hay hay khuyên bảo nhau rằng là là là còn người thì còn của đấy.
Còn người là còn của. <laughs>
Tức là vật chất mất đi thì có thể là là lấy lại được, nhưng mà người mất đi thì không lấy lại được. Tức là mình còn là vẫn có lại được, ừm. Thì đó là một Ừm.
Đúng rồi. Ừm. Người là cái quý giá nhất, đúng không? Nếu mà còn tinh thần nếu mà còn tinh thần không căng thẳng, không gì hết thì chúng ta phải kiếm được thêm nhiều cái đồng kiếm được thêm nhiều thêm tiền và thêm nhiều tài chính nữa cho gia đình và bản thân.
Ừm, đúng rồi. Chỉ cần mình có nghị lực là có thể lấy lại được. Đấy, thì đó là một cái số chia sẻ của mình và bạn trong ngày hôm nay, mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Cảm ơn các những trường hợp của cậu nhá! Chúc cậu buổi tối tốt lành.
OK, OK. Rồi, chào cậu.
Ồ, OK! Bye bye!